น่า น่าห่วงมาก ๆ อืม
แต่เขาก็ ใช่ครับ แล้วเขาก็ให้ผมทำงานตรงเวลา ตามเวลา แต่คนที่อยู่เนี่ยคือ เดี๋ยว ฝ เดี๋ยวเข้าเช้า เดี๋ยวเข้าสาย เดี๋ยวบ่ายกลับ อะไรประมาณเนี้ย
อืม ครับ ใช่ ๆ คุณ มันเป็นแบบนี้เลย อย่างตอนที่ฝม ผมฝึกงานน่ะคุณ เรื่องเวลาที่คุณ คุณบอกมามันเหมือนกับที่ผมเจอเลย เวลาเขาพักเที่ยง ใช่ไหมคุณ เขาจะพักประมาณ 11:30 แต่เวลาเขาเข้างานจริง ๆ อะ เขาจะเข้าประมาณ บ่ายโมงครึ่งบ่ายสอง คุณ แล้วก็เวลาเลิกงานเขาอะ
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ เข้าไปสอบ ใช่ อันนี้เวลามาตรฐานเลย
เขาจะเลิกก่อนเวลากันด้วยคุณ อืม และกรณีที่ไม่มีประชาชนเข้ามาอะ ใช้บริการน่ะ นั่งหลับสบาย ๆ กันยังได้เลยคุณ หลับให้ หลับแบบให้เห็นแบบชัด ๆ เลย ขนาดคนที่อยู่โต๊ะหน้า ที่อยู่หน้าประตูของลูกค้าเวลาประชาชนจะเปิดประตูเข้ามา ขนาดคนที่นั่งโต๊ะหน้ายังหลับได้เลยคุณคิดดูแล้วกัน เออ
ใช่ครับ ถูกต้องครับ ใช่ ถูกต้อง แต่เขาไม่ให้ผมหลับ แต่ผมเห็นพวกระดับนาย ๆ เขาหลับกัน
อืม ครับ อืม ครับ ผมรู้สึกว่า คุณเหมือนจะโดนเอาเปรียบค่อนข้างเยอะอะคุณ อืม
ใช่ครับ ผมเป็นเด็กกว่า คือถ้าเขาให้ผมเนี่ย ผมยังคิดอยู่เลยว่า ถ้าเขาให้เงินเดือนผมเพิ่มมากขึ้นน่ะ ภาระทุกอย่างผมจะต้องเป็นคนรับกับพี่อีกคนที่เขาอยู่
อา ครับ อา ครับ
แล้วพวกที่ได้เงินนวลน้อย แล้วทำงานสบาย ๆ นะ มันก็สะบัดตูดไป ๆ ๆ ไป เที่ยงมันก็กลับไปทำงานแล้ว
อา ครับ อืม ๆ ใช่ ๆ ใช่ ๆ คุณ ผมรู้สึกว่า อืม
แต่ผมมีคติอยู่อย่างงี้ ผมรู้สึกว่า ก็พวกคุณเลี้ยงคนพวกเนี้ย ม
อา ครับ

ในตอนที่พวกเราไปกินข้าวกันคุณ อันนี้ ซ ผมเป็นเด็กใหม่นะ เพิ่งเรียนจบเลยคุณ
ครับ
ในตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วอะ ทุก ๆ ครั้งเลยคุณ พวกรุ่นพี่ผมที่อายุมากกว่าผมประมาณ 8 ซ ถึง 10 ปีอะ เขาจะให้ผมจ่ายก่อนคุณ แล้วเขาจะไปจ่ายแยกทีหลังหลังจากที่ขึ้นไปที่ออฟฟิศแล้ว
ครับ ครับ อ๋อ ทำไมอะ?
อา ถามว่ามันแปลกตรงไหนรู้ไหมคุณ มันแปลกตรงที่ว่าเวลาผมขึ้นไปที่ ก็ ขึ้นไปที่ออฟฟิศอะคุณ เขาจ่ายแค่ค่าข้าว แต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่าเวลาเรากินข้าวอะ มันต้องมีน้ำด้วยคุณ มีน้ำ มีน้ำแข็ง มีเป๊ปซี่
มันไม่ควรจ่าย ต้องมีค่าน้ำ ใช่ครับ ใช่ครับ
ใน ในหลายหลายคนน่ะคุณเขาจ่ายแค่ค่าข้าว เขาไม่หารค่าน้ำให้ผมเลยคุณ กลายเป็นว่าผมเป็นเด็กใหม่อะที่จะต้องอะเลี้ยงน้ำรุ่นพี่อะทุกครั้งเลยที่ไปกินด้วยกันตอนเที่ยงคุณ อือ
อ๋อ แล้วพี่ทำไง? อ๋อ ขนาดนั้นเลยเหรอ?
ใช่คุณ แต่มันก็ยังมีรุ่นพี่คนหนึ่ง ที่ชื่อ ออ-อ่าง แล้วกัน เขาค่อนข้างที่จะแฟร์กับผมมากเลยคุณ ในจังหวะที่กินข้าวเสร็จอะ เขาจะลุกไปจ่ายที่หน้า หน้าเขียง หน้าเขียงเลยกับแม่ค้าว่า เออ จ่ายแยกครับ อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วพอเขาจ่ายเสร็จเขาก็เดินไปเลย ไม่ไปข้องแวะกับ กับเพื่อนร่วมงานกลุ่มเนี้ยที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นอะคุณ
ครับ อืม หน้าเขียงใคร อ๋อ ใช่ครับ อืม
แต่ในจังหวะที่เขาไปกินข้าวกับผม 2:2 คุณ เขาน่ารักมากเลยคุณ บางครั้งอะ เขาจ่ายแยก เขาก็จะบอกผมว่า "อา จ่ายแยกนะ" ส่วนบางครั้งอะเขาก็เลี้ยงน้ำผมด้วยคุณ เออ อ ส
บางครั้งเขา ช ใช่ครับ เป็น ช แต่ของ ดีครับ ดีมากเลย แต่ของผมเนี่ยเขาเลี้ยงผม
ใช่ ๆ อา ครับ
แต่จริง ๆ แล้วนายผมน่ะ เขา เขาให้ผมทำงาน ก็คือผมก็รู้แหละว่าเขาอยู่ อีกคนนะเขาอยู่มานานน่ะ เขาก็ต้องให้ผมมาทำงาน เขาบอก "ผมมาจ้างคุณทำงานนะ" ผมก็ทำไปตามหน้าที่ อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ได้อะไรมาก แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าผมเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบจากหน่วยงานใหญ่ จากหน่วยงานระดับภาคครับ
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับผม อืม ครับ อืม ครับ เออ คุณ ขออภัยด้วยครับคุณ คุณขออภัยด้วยครับ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณมากๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์การ การทำงานในวันนี้ ผมรู้สึกสนุก มาก ๆ เลยครับคุณ ครับ สวัสดีครับผม
ครับ ขอบคุณมากครับ สนุกมากเลยครับ ครับ สวัสดีครับ